ใช่ ใช่ มัน มันสนุกตรงนี้แหละ มันรู้สึกว่า "เฮ้ย! เราได้ของดีนะ เราแค่ สมมุติว่า ถ้าซื้อของใหม่จริง ๆ มันอาจจะราคาเป็นพัน แต่ตัวเนี้ย อุ๊ย! ซื้อมาแบบ 100 กว่าบาทเอง เราแค่ต้องซ่อมกระดุม" อะไรอย่างเงี้ย มัน เป็นความ คิดที่แบบว่า "อุ๊ย! ประหยัดตังค์เนาะ" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ ๆ
อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ พอได้ฟังแล้วนะคะ ก็ ก็รู้สึกว่าจริง ๆ แล้วเนาะ เสื้อผ้า น มือสองนี่มันก็เป็นอะไรที่เป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันนะคะ แต่ว่า มันอาจจะต้องใช้เทคนิค หรือว่าวิธีการในการเลือกซื้อด้วย ค่ะ แล้วอย่างงี้ค่ะ อยาก รู้ ว่า จริง ๆ แล้ว เนี่ย บางคนนะคะ อย่าง อย่างคนไทย งี้เนาะ เขาก็ยังมีการติดภาพลบนะคะกับของมือสองอยู่เลย อย่างเงี้ยค่ะ เราเองนะคะอยากจะมีการแนะนำ นะคะ หรือว่าเปิดมุมมองยังไงดี คะ?
อืม อะฮะ อือ อือ อืม ใช่ จริง เออ

ก็มีนะ ก็มีบุคลิกกับเสื้อผ้ามันมีผลทั้งคั้น เป็น ปันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งได้ด้วยซ้ำว่า เราควรจะแต่งยังไงที่จะทำให้เราดูดี แล้วก็มั่นใจอะ กว่าจะ ที่จะมาถึงจุด จุดจุดหนึ่งที่บอกว่า โอ๊ย ฉันมั่นใจที่จะใส่สีส้มหรือสีชมพู อย่างเงี้ย มันก็ต้องผ่านการคิดกรองมาแล้ว เออ สีชมพูมันก็ต้องเป็นทรงไหนเปล่า? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ เราก็ต้องคิดนิดหนึ่ง ดู ดูกระจกแล้วถ้ามั่นใจ อ่า ก็จัดไปเลย อย่างเงี้ย อืม
อื้อฮือ ค่ะ อืม ค่ะ โอ้โฮ วันนี้ก็ได้เปิดมุมมองเยอะแยะนะคะ แล้วก็พอฟังแล้วก็รู้สึกว่า อ่า เป็นข้อคิดที่ดีค่ะ แล้วก็ช่วยเสริมความมั่นใจด้วยค่ะ ยังไงวันนี้ก็ดีใจมาก ๆ เลยนะ อ่า ร่วมพูดคุยกันด้วยนะคะ
ค่ะ